Ah.
Então, eu falei: "Meu Deus do céu, tá muito frio aqui dentro, eu não estou agasalhada, eu vou ter asma". Aí
Sim. E Você mora você mora em um num país, assim, que tem um inverno rigoroso? Você mora no Brasil ou como é que é?
Graças a Deus, não. Então, na época que eu comecei com a os ataques de asma eu eu morava ainda no Brasil. Agora, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas tam a a Geórgia, né no estado da Geórgia ela não tem
Aham. OK. Não, espera aí, espera aí, para um pouquinho, desculpa. Você você mora na Geórgia?
Hã. Pois é. <laughs>
Então, mas é s eu não sei se te contaram que, eh, eu d eu digo, porque eu também moro na Geórgia, e isso aqui
Olha aí! <laughs>
É. Esse é um dos piores lugares pra uma pessoa que tem asma por conta da
Nem me fala! Meu pneumologista quando eu cheguei pra ele e falei: "Estou indo pra Geórgia", ele falou: "Meu Deus do céu, Luciana, não tinha outro estado pra você ir?" eu falei: "Não". Eu falei: "Mas, como assim?" Pois é.
É. Literal é. Literalmente, é um é um dos pior principalmente na época do pólen, que
Exato, foi exatamente o ele me falou. Falou: "Luciana do céu. Lá é a terra do pólen". Eu falei: "Ai, agora já é tarde". Eu falei: "Agora já tá feito, eu tô indo". Aí ele falou: "Não, fica calma. Calma que você vai lá num alergista", mas você acredita que desde que eu mudei pra cá já fazem 13 anos, eu nunca tive um ataque de asma? O pólen pois é, eu já estava bem controlada, né, já estava bem assim, a partir do momento que eu tive essa consciência, sabe, de que muitas vezes a asma era provocada pela minha ansiedade, pelo meu medo de ter asma
Sim, é verdade. É. Aham. Nossa! Que interessante. Uau! Ah. Ah, não, eh e então é essa é a prova que você atingiu realmente, eh, você superou essa barreira da da emo eh, do emocional ser um gatilho pra asma. Se eu re você realmente veio morar na Geórgia, onde eu eu tenho essa experiência, né, e vo não teve nenhum ataque, realmente você a você atingiu o nirvana da tua saúde mental.
É. É. Aham. E Eu acho que é essa saúde mental, que veio essa conscientização, de que de eu perceber, né, que o medo, a ansiedade, esse estresse excessivo, poderia me levar a um ataque, né?
Sim. Não tenha dúvidas. Sim. Exato, não tenha dúvidas, porque realmente aqui é <laughs>
<laughs> É o ah, é é fogo, né? Às vezes os primeiros 2 anos a gente não sente nada, mas depois. <laughs> Mas, olha, graças a Deus nunca tive nenhum ataque de asma aqui, e eu acho que essa introdução da ioga, a meditação, ajudou demais.
pra asmático aqui é, realmente. Sim. Eu olha, eh sim. É. Pode ter certeza que a tua experiência teria sido outra. Olha, esse assunto a gente podia conversar a tarde inteira, né, mas, olha, muito <laughs> muito obrigado pela por você pelo teu relato, assim, da da tua experiência, de a das suas estratégias, eu aprendi muito, viu.
<laughs> Imagina. Imagina, obrigada você pelo bate-papo. Até a próxima.
Até mais.